Meu Deus. <chuckles>
Então assim, aí, o que que acontece, ou eu brigo com o meu marido, <laughs> ou eu brigo com os velhos, porque eles não querem entender isso, porque assim, a gente tenta dar educação para os nossos filhos mas, eh, os nossos sogros eles eles querem ser, talvez, os pais que eles não foram para o meu marido, né.
Sim. Entendo, acho
Eles querem dar tudo para os meus filhos. Então, a gente, assim, s são as únicas crianças da família, eu até entendo, né, que só tenho meus filhos mas, assim, a gente diz "não" eles vão lá e e fazem, sabe, de escondi a minha sogra dá dinheiro escondido para mim acho que a gente vive isso no Brasil também, né, que as nossas vós também faziam isso de dar ali um dinheirinho escondido. Ela ela fala, por exemplo, para os meus filhos: "Ah, eh, bala faz mal, chocolate faz mal". E adivinha quem é que compra e traz aqui para minha casa?
Sim. Eita. Sim, sim, sim. Então, elas <giggles> ela, <chuckles> agora, assim, eu acho que e eu acho que intere sim, acho que interessante também, sabe explorar algumas maneiras de de se comunicar, impondo alguns tipos de limites, mas de forma respeitosa, sabe. Eh, assim, de uma forma clara, firme, mas respeitosa, de uma forma leve, fazendo com que ela entenda que: "Olha, não, aqui em casa, as regras, as coisas precisam ser eh, as coisas são conduzidas por mim, por meu esposo, n nós precisamos ter esse controle, né, do dos dos nossos filhos, assim como a senhora" Aí, já já elogia ela: "Assim como a senhora criou muito bem o seu filho e impôs" Pois é, aí já puxa já puxa a sardinha para o lado dela, é. <laughs> "Então olha o homem que ele se tornou, então, eu me espelho na senhora, então eu quero também agir dessa forma, então deixa a gente, assim, né, agir conforme a gente acha que é o bem para eles". Então, assim, de uma forma bem bem respeitosa, bem leve mas marcando território. <laughs>
<laughs> Eles, os dois. Uhum, <laughs> boa, boa. Já dá uma exato.